Olá. Eh, tô aqui hoje pra desabafar com você e também eu queria a tua ajuda, seus conselhos, suas dicas, hã, de como eu posso lidar, ah, com umas questões, assim, de limites, né, com familiares próximos. Será que você consegue me ajudar?
Oi. Uhum. É. Tudo bem. Com certeza, vam deixa eu só entender isso daí melhor, que aí eu consigo te ajudar sim. Que que tá acontecendo exatamente?
Tá bom, vamos lá. O que que acontece? Hã, eu moro nos Estados Unidos já há 2 anos, né. Eu moro eu vim pra cá, porque meu filho faz high school, quer seguir para o military, então a gente já veio pra preparação. E eu moro, hã, numa cidade bem próximo a uma cidade bem turística, né, nos Estados Unidos, onde, eh, todo mundo sonha em vir, né, enfim. E o que que acontece, né, vira e mexe
Uhum. Uhum. Sim. Boa. Uhum. Sim.
eu sempre recebo os meus pais, os meus pais ficam aqui um tempão com a gente, é sempre maravilhoso, eh
Uhum. Qual o nome dessa cidade? Você não falou, todo mundo quer ir, mas <chuckles>
<chuckles> a t cidade do Mickey.
A cidade do Mickey, tá, beleza. Aham. <chuckles>
<laughs> Mas eu não moro na cidade do Mickey, eu moro porti pertinho, né. Hã, então o que que acontece? Eh
Tá. Uhum.
hã, eu tenho primos, né, eu tenho amigos muito próximos no Brasil, e a minha casa, que que você acha que virou? Hotel, né.
Virou hotel, com certeza.
Virou hotel. Então, assim, hã, vou te contar a última experiência que, assim, fez a gente repensar sobre essa questão, né. Porque, assim, hã
Aham. Sim.
nós viemos, né, eh, nós estamos entre vistos, né, nós estamos esperando o nosso green card, então, assim, nossa vida aqui é uma vida bem planilhada, é uma vida bem, hã, contida, né.
Uhum. Uhum. Controlada, né.
Controlada, né. Eu eu, eh, eu trabalho, mas assim, o que entra em dólar pra gente não cobre as nossas despesas, né. E e e nós temo
Sim. Uhum. Sim. E e a família é grande? A família de vocês é grande?
Ela é grande, ela é grande sim, ah, mas, eh, o que que acontece, né, eh eh eh eh, só para você entender o contexto, né. Não me sobra dinheiro, né, por exemplo, quando eles vêm para os parques, né, eu mando o meu filho, de vez em quando, nós nunca vamos, porque é muito caro, né.
Sim. Uhum. Sim. Entendi, uhum.
Um ingresso por pessoa é tipo 300, 400 dólares, 400 dólares é muito caro.
Sério? O oh, o parque da Disney? É 300, 300 dólares por pessoa? Aham.
O é muito caro, os parques são muito caros. Eh, a gente tá falando aí de mil e pouquinho por pessoa, se você for em todos.
Sim, exatamente.
Então não dá para acompanhar, né, mas enfim, a última a última experiência que a gente teve foi no Thanksgiving, hã, que foi no finalzinho de novembro, nós recebemos um primo que nunca tinha vindo pra cá, né, eh, só quando criança, e aí, ele tem um filhinho de 5 anos e trouxe ele, a esposa e o filhinho de 5 anos, tudo certo, eu eu acho incrível, assim, receber as pessoas quando eu posso, né. Mas, assim, atrapalha muito o meu dia, né? Porque eles estão de férias, a gente não, né?
É. Uhum. Sim. Entendi. Uhum. Sem dúvidas, claro. É verdade, tem isso, né, as pessoas acham que que você tá indo curtir, o pessoal tá indo curtir, mas, aí, é o que você falou, né, todo mundo tem a sua rotina e, às vezes, a rotina não bate uma uma com a outra, né?
Sim. Não bate, né, e eles vieram no Thanksgiving, que foi uma semana que meu filho não teve aula, né, eu também eu faço mestrado, então, também, eu não tive aula no mestrado, mas depois eles ficaram mais 1, né, onde, eh, estava tudo normal, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo estudando e tal, mas, assim, o que que eu queria te contar e que e que eu queria a sua ajuda, eh, nessa situação, por exemplo, eles vieram, e aí, eles decidiram não alugar carro porque eles acharam, alu alu alugar carro por 2 semanas no Thanksgiving ficou caríssimo.
Uhum. Sim. Uhum. Entendi. Certo. Hã. Uhum.
E eles acharam que a gente ia levá-los pra lá e pra cá.
Tá.
Hã, o que que aconteceu?
E não teve não teve, então parece que não teve uma conversa antes, uma conversa prévia de como seriam os dias, né?
Você sabe que a gente não conversou? Porque assim, eh aqui na aqui na região de Orlando, né, é tudo muito longe, é tudo muito longe. Orlando é uma cidade, muito espalhada, né, não existe você andar de carro aqui de a pé aqui, tudo é carro e assim, hã, 40 minutos de carro é normal
Uhum. Entendi. Uhum. Pra ir pra qualquer lugar.
é normal, qualquer lugar que você vá, você pode botar meia hora, 40, 50 minutos e é normal
Entendi, é normal, tá.
40, 50 do minutos é uma distância dentro da normalidade.
Uhum, entendi.
Então, você imagina, né: "Ah, eu queria a gente queria fazer com" Então, eles decidiram não alugar o carro. Quando a gente soube disso, a gente ficou quieto, vam vamos ver, vamos escutar o que que eles, hã, da da b <chuckles> pra onde ia migrar essa conversa, né.
Uhum. O que que vai rolar, daí. Exatamente.
E a gente só tem 1 carro, não a gente não tem necessidade de ter 2 carros, né, mas
Aham. Sim. Olha, só deixa eu só te interromper, que eu fiquei com uma dúvida numa situação. Eh, é a família sua, ou ou do seu marido que foi?
Pode falar. É o meu primo.
Ah, é a família do teu primo? Ou só o teu primo?
Não, f é o me ele é meu primo.
Ah, ele é teu primo? Foi teu primo que veio na verdade então?
Aham. Meu primo, a esposa e o filhinho.
Ah, tá. E É, tem que rolar um planejamento, né, porque eles, provavelmente, eles moram no Brasil.
Pois é. Mora, mora em São Paulo.
Então já é um, eh, é um gasto de 5 vezes, quase 6 vezes mais, quanto eles ganham.
Não, é surreal vir pra cá hoje. É muito caro, né. Mas a pessoa, ela tem que ter o mínimo de noção, né.
Sim. Então a pe É, tem que ter um planejamento, né. Ela tem que guardar aí um uma grana legal pra poder ir, já que ela não ganha em dólar e tem que ter conversado com vocês, né, teria que ter uma conversa pra mim.
Qual que é a su qual que é a minha rotina, né.
Aham. Não, e até um planejamento também de de dinheiro, né, pra eles não irem contando com o dinheiro de vocês.
Então, as Exato. Tinha que ter contemplado 1 carro, né.
Sim, exatamente isso, né, o carro. Uhum.
É, mas só pra só pra te contextualizar, então as a a história do carro, né. Eles acharam que a gente ia levar eles pra lá e pra cá. Primeiro, a gente não tá de férias. Segundo, hã, a gente usa o carro meu marido tem várias atividades na rua. Imagina, eu vou levá-los pra fazer compra, então é 40 pra ir
Uhum. Uhum.
40 pra voltar pra minha casa. De
É. O tempo que tá lá no mercado.
Não, eh, assim, não tem a menor condição. E aí eles viram, né, que que realmente não ia rolar, hã, andaram aí de Uber, eh, pra lá e pra cá, e acho que no final da outra semana eles alugaram o carro, acho que por cinc acho que por 7 dias, eu não me lembro direito. Mas eles ficaram chateados com a gente.
Uhum. Tá. Uhum. Olha, entendi.
E aí eu queria a sua opinião.
Entendi. Faltou um uma uma conversa então, né, faltou um planejamento aí, porque fazer uma viagem dessa não é um um bate e volta numa cidade no Brasil que fica há 2 horas de distância, então, realmente, demanda planejamento. Eh, você comentou que a casa de vocês está meio que uma colônia de férias, né, então, parece que eles não foram os primeiros familiares a irem para aí?
Não, sempre vêm pessoas, mas que que acontece? Por que que eu não ti só só te justificando a sua a sua o sua colocação. Por que eu nunca tive essa conversa? Porque todo mundo que vem pra cá tem a noção de que precisa alugar um carro
Uhum. Sim. Uhum.
eles não tiveram essa noção, mas, assim, eles sabem, eles conversam com os outros primos. Eles conversam, eles sabem, entendeu. Então, eu não sei se eles deram uma de, popularmente falando, "joão sem braço"? É. Entendeu?
Entendi, entendi. Vamos ver o que vai ro o que vai rolar, é. E e e a parte de, por exemplo, do gasto de comida, as pessoas ficam cientes também? Vocês acabam ajudando ou eles que compram?
<chuckles> Então. Assim, né, por que que eu te falei que virou colônia de férias? Porque, assim, as pessoas não são não são todos, tá, mas acontece: eles acordam, né, tomam café da manhã da minha casa, saem o dia inteiro, né, vã vão bater perna, tal, voltam, comem alguma coisa e vão dormir, assim. Não tem aquela interação com a gente.
Uhum. Sim. Entendi, ah, tá, tá é muito você acaba que parece que tá sentida e realmente parece que eles estão usando como um local pra se hospedar.
É, exato.
Tá. É.
O o o o albergue, né?
O Um alber o que que acontece? Eh, é que pelo que você tá falando realmente parece que mais pessoas já foram, né, porque quando fica
<laughs> Sim, sempre vêm, sempre eles vêm, aham.
é quan quando vai muita gente pra você acaba sendo um pouquinho pior, né, porque imagina se você só recebesse pessoas uma vez no no ano, você com certeza estaria completamente aberta pra receber todo mundo, provavelmente arcaria com com a comida e tudo mais. Mas, como você comentou que a família é grande e você fica recebendo com uma certa frequência, acaba que você não tem uma estrutura pra poder sustentar todos, né, e oferecer a estru a estrutura de de sempre estar dando ali comida e tudo mais. Então, essa parte é legal, de ficar bem claro pra essas pessoas, os familiares, porque pode ser que um grupo esteja tendo a 1ª experiência, indo pra aí, e eles estão pensando só neles, então eles devem pensar: "Poxa".
Não, não tenho. Uhum, que f que foi o que aconteceu com esse meu primo, né, a 1ª vez.
É, então, aí eles devem pensar: "Poxa que legal, minha prima tá lá, tá ganhando em dólar, então pra ela é muito mais tranquilo de bancar." Mas no fim das contas é a 5ª pessoa, é a 5ª vez no ano que tá acontecendo isso. Então assim, 4 outras famílias já foram bancadas, né, é, tem que ter uma uma consciência, iss
<laughs> É. É. E e e não é só comida, né, assim depois a conta de luz e de água no mês seguinte são mais, sei lá, quantos banhos por dia.
É. Sim, porque se vocês são quatro se vocês são 4, e e chegam mais 4 pessoas, a conta de de luz vem em dobro, né, quase. Então
Pesa, né? Exato, vem o dobro. Exatamente. Então, assim, é pesado pra mim, né, mas você falou da você falou, né, da conversa. Eu acho que é esse o ponto mesmo. Uhum.
É, tem que tem que É você tem que deixar claro, tem que deixar claro que, assim, vocês recebem com muito prazer, mas tem essa parte que como vocês deixam aberto pra todo mundo, as pessoas acabam indo, então: "Olha, é a 5ª família que vem, já vieram pessoas no no mês retrasado, então a gente vai conseguir ajudar vocês direcionando. A gente tá trabalhando, então não não vai poder dar muito tempo, mas o lugar aqui, ó, pra vocês dormirem tá aqui, mas aí vocês vão precisar disso aqui, ó, pra alugar o carro é isso.", então, dá um direcionamento e já deixa claro, né, pra eles entenderem qual foi o contexto da viagem que eles estão indo.
Tem essa parte. É. Uhum. É. É, exatamente. Olha, queria muito te agradecer aí o espaço que você me deu pra eu desabafar, foi ótimo e obrigada aí pelos seus conselhos.
Ah, boa, foi um prazer, então, tô sempre por aqui. Se tiver qualquer qualquer dúvida, a gente conversa de novo, que eu te ajudo e a gente reflete junto, tá? Foi um prazer também, até uma próxima, tchau, tchau.
Combinado, tchau, tchau.